<laughs> Ну, смотри, во-первых, я всегда готовлю, то есть Окей, в общем, там так: завтраки, допустим, мой муж не завтракает, я завтракаю каждый день одним и тем же уже, наверно, получается лет 6-7 <chuckles> То есть
Мгм. Ого, вот это дисциплина духа <chuckles> и тела. <chuckles> Аж что это, расскажи. Мгм.
Да. Ну, мне просто Во-первых, мне это очень вкусно. Да, то есть мне это очень вкусно, и я всё рассчитала там в плане белков, жиров, углеводов, калорий, там, вот это всё, чтобы было прям идеально.
Ага, то есть у тебя полезный завтрак. Супер. И он ещё тебе нравится. Вообще двойной супер. <chuckles>
Да, да, во эт <chuckles> Это такие у меня есть специальные хлопья. Они называются Fiber. Fiber One. И они напоминают корм для попугаев. <chuckles> Я не знаю, как это ещё называть.
Мгм. Так. <laughs> То есть они такие меленькие? <laughs>
Они такие, да, это как такие маленькие палочки. То есть и они там никакого сахара дополнительного, ничего такого вредного дополнительного нету. То есть это просто сами там, ну, не знаю, вот эти опилки, из чего это делают.
Ага. Ага. То есть вот эти волокна, да, пищевые, и, возможно, какие-то там микроэлементы, минералы и прочее?
Да. Ну ну, в общем, да, что-то там есть. Но как бы, учитывая то, что у меня опыт с этим как бы уже больше 6 лет, и вс как бы я на этим худел на такой еде худела, видимо, как бы доказано наукой, что это вообще окей.
Мгм. А. Да, всё там хорошо. <chuckles> Так, вот эти хлопья. С чем ты их ешь?
Да.